Alors, comment, hem, tu penses que la musique elle influence ton humeur, au quotidien?
Heu, alors, en vrai, ça a influencé plutôt, hem, mon quotidien il y a un peu de temps parce que là, ça fait un peu longtemps que j'ai pas écouté de musique, pour le coup. Pour être honnête, en fait, ma musique s'est un peu transformée en vidéo YouTube de mon 2e écran, tu vois, ou alors, heu, en podcast que je mets à côté.
D'accord, OK. Oui, bah, pareil, ouais. Ouais, ouais, pareil.
Bon, pour soi c'est ça fait plus l'effet escompté parce qu'en somme, ça fait vraiment passer le temps, en fait, parce que c'est vrai que la musique ouais, c'est ça, en bruit de fond, ouais. Ça ça occupe un peu tes pensées, tu es pas dans un tu sais, un silence lugubre, tu vois, vraiment qui te je sais pas, ç ça me déprime un peu, tu vois, le silence. C'est un peu bizarre mais
Oh, c'est un bruit de fond? Bah, heu Non, mais c'est normal, mais c'est surtout que l en fait, le truc c'est qu'avant de la musique c'était, heu enfin, moi, dis-toi, heu, quand je voulais écouter de la musique avant, tu étais obligé de mettre, heu, genre un une cassette, un CD, tu vois? C'est tu pouvais pas écouter la musique sur internet, genre ta connexion elle était pourrie. Tu es tu avais pas de quoi mettre la musique sur internet.
Ouais! Alors là, c'est t
Là, maintenant, avec, heu, tu c'est quoi? Spotify, YouTube, heu, Deez Deezer? Le truc le le l'autre truc, il s'appelle?
Ouais, ouais ouais.
Bon, tu bon, tu dois en en avoi tu as tu as Apple musique, aussi, je crois, heu, hein?
Oui, bah, en fait, dis toi que dès qu'il y a une, heu, production, tu es sûr qu'il y a s <chuckles> il y a un truc derrière. C'est Apple Music, heu, Samsung ils doivent aussi avoir un truc, et après tu as Spotify, Deezer, ouais.
C'est ça Oui, je suppose que c'est, heu oui.
Ou c'est iTunes? Apple Music? Ou c'est l'inverse? C'est ou c'est un truc différent?
Non, alors iTunes c'est le lec iTunes c'est le lecteur
Ah, OK.
Apple Music c'est, heu, genre abonnement comme, heu, mmh, comme Deezer et Spotify.
OK, OK. OK, OK je sav je savais pas ça.
Parce que, pourquoi faire un truc quand on peut en faire 8 différents, tu vois?
Bah, oui,, <blows air> oui évidemment. J'espère que c'est gratuit du coup avec un s
Ah non, c'est payant.
Ah, d'accord ouais s <chuckles> OK.
C'est comme spo c'est en fait c'est Spotify.
Ah ouais da ah, OK, OK.
Donc heu, c'est c'est Spotify, mais de la part d'Apple, donc forcément, bah, c'est payant. Ils vont pas te filer d Apple, ils vont pas de filer un truc gratuit, hein.
C'est quoi la différence entre Apple musique et Itunes alors?
Itunes, c'est le lecteur. Itunes tu peux l'installer sur un PC Windows et t'en sers comme lecteur en fait.
OK, comme VLC en fait.
Comme lecteur vidéo, heu, lecteur audio, peu importe, tu vois?
Ah, OK, OK.
Donc heu, ouais, ouais, non, c'est bon. Est-ce que, hem
OK, OK.
Est-ce que, c'est un bon truc heu, d'avoir un lecteur en plus après moi, tu vois? Par exemple, il y avait Winamp, à un moment.
Ouais. Winamp, ouais.
Heu, ça remplace Winamp, en gros.
OK.
C'est moins bien, mais ça remplace Winamp.
Donc heu Après, je vois pas do je vois pas trop d'autres, hem
Heu, bah, après ouais moi je moi je t'avoue je moi j'ai grandi un peu avec les MP3, en vrai.
Ouais.
Donc c'était un peu plus comp puis c'était un peu plus facile, on avait, heu, possibilité, heu, de télécharger des musiques, bon, c'était vraiment des trucs, heu, un peu shitty quoi. <laughs>
Oui, oui, oui, oui. Non, mais enfin, j'ai j'ai eu la MP3 aussi, hein. Comment ça s'appelle? Ah, ts comment il s'appelait le l'iPod. Le 1er iPod.
Waouh! Ah ouais, c'est des trucs heu. <gasps>
Bon moi, je l'ai pas eu, mais quand on faisait des qu quand on a commencé à à faire des soirées et tout, en fait, c'est sorti à peu près à ce moment-là.
Ouais. Ouais.
Donc du coup, ben, tu avais les les tu avais des mecs qui avaient les tout 1ers iPod, et c'est vrai que comparé à quand tu devais prendre ton lecteur CT ton énorme lecteur CD machin et tout c'est ça, et que là, le mec, il te ramenait un iPod. Tu fais: «Ah ouais! C'est quand même bien, en fait», hein, tu mettais tes tes musiques, heu, du PC directement sur le le téléphone. Tu avais pas besoin de les gra heu, enfin le téléphone, l'iPod, tu avais pas besoin de les graver ni rien, c'était trop bien, quoi.
<chuckles> Walkman, ouais, ouais, ouais, ça, je l'ai,. <gasps> Mmh mh.
Et du coup, ce ça te rendait heureux. <chuckles>
Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ouais.
Mais hem, du coup, est-ce que t'utilises, heu, encore des lecteurs comme ça, locaux?
Heu, non, non, plus du tout. Non, je suis vraiment passé au digital.
D'accord. Et par exemple si heu, je sais pas, si tu as la voiture?
Non, je l'ai pas, non, mais lecteur radio, heu, c'est c'est pareil c'était, heu
Ah d'accord, OK. Oui, parce que je me disais, en fait, dans la voiture, comment tu fais pour mettre de la musique? Est-ce que tu la mets sur ton téléphone? Ou est-ce que tu la mets avec, heu, tu as un CD, une clef USB?
Je la mets sur mon téléphone et heu, soit il y a une enceinte ou soit, ouais, en fait, c'est c'est une clé où il y a des il y a des chansons prédéfinies tu sais? Et puis, tu mets dans le port USB et puis tu tu lances beh, radio, en fait, en vrai. Pour le coup, c'est ça ne change pas non plus. C'est pas mais généralement, ouais, je je link, heu
Moi, radio, moi, radio, elle est b dis toi, elle est même pas branchée à l'antenne ma voiture.
<chuckles>
Tu sais? Le la radio est même pas branchée à l'antenne, donc heu. Je ne sais même pas ce qui passe à la radio.
Ouais, bah ouais, après, c'est parce que c'est mes vieux, hein, c'est c'est la voiture de mes vieux donc forcément. <chuckles>
Oui, non, forcément. Bon après
Mais ouais, non, c'est, heu, beaucoup linké avec le le la voiture et puis, directement heu tu div me rectement tu fais, heu, tu tu tu mets ce que tu veux, quoi, pour le coup.
Ouais.
Oh, assez basique, ouais, pour le coup.
Heu, est-ce q qu'est-ce que qu'est-ce est-ce, <blows air> comment dire? Tu as déjà essayé d'en faire de la musique ou tu fais juste qu'en écouter?
Alors, en vrai, j'ai un pt petit passé de musicien mais vraiment, heu, ultra, heu, ultra court, tu vois? Genre, heu, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire de la guitare parce que j'ai un peu b j'ai un peu baigné, tu vois? Ma sœur, elle écoutait écoutait beaucoup de métal, beaucoup de punk, tu vois? Donc forcément bah, ça aide un peu. Heu, mon père, heu, toujours été, heu, rockeur, heu, assoyé mais vraiment, heu, des titres qui sont, heu, des é des antiquités, <chuckles> enfin vraiment vin fou le non pas joué. Heu, non, il jouait pas, non, il y a moi et mon frère, on jouait un peu. Moi, je faisais un de la gratte un peu sèche, après je suis passais sur l'électrique. J'ai pris quelques cours donc j'ai des bases enfin je sais, heu, composer des trucs sympa, hem, beaucoup de ce type, heu, riff, heu, pas truc harmonique ou quoi que ce soit, hein, heu, je vais pas te faire de solo ou quoi, heu, mais je sais que faire 2-3 trucs sympas. Heu, mais c'est vrai que j'aimerais pour plus tard peut-être un peu maîtriser parce que j'aime beaucoup, c'est genre le piano, heu, le violon aussi que j'aime beaucoup c'est très, heu, s t c'est très bon à entendre, hem, et aussi tout ce qui est synthé, en fait.
Ouais. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Ouais mais pas pas à jouer quoi. Juste à écouter. D'accord, OK. OK. Oui, oui, oui. Mouais. Le vio ouais, le violo violon, moi, j'ai jamais essayé pour le coup. Heu, autant la guitare enfin, heu, autant la guitare, j'ai essayé, dis-toi, je sais jouer aucun instrument de musique, littéralement. C'est je suis nul.
OK, OK, tu as essayé quoi? Ah OK, OK. Mais non.
Heu, je peux pas jouer un instrument de musique, ça passe juste pas.
Parce que tu as pas envie ou c'est, heu?
Heu, non, non, non, c'est que j'ai essayé, pour le coup, la guitare, hein.
Ouais.
C'est c'est ch chez ma grand-mère, il y a une, heu, vieille guitare sur l'armoire, machin, donc, heu, je l'ai pris. Pour essayer d'en jouer, mais elle était, heu, comment on appelle ça? Heu, désaccordée, machin.
Mmh mh. Désaccordée? Ouais.
Bon, j'ai bref, je l'ai je l'ai fait réaccorder, mach heu, tout ce que tu veux.
Ouais.
Le problème, c'est que même une fois réaccordée, impossible de jouer! Et j'avais un pote qui avait, heu au lycée, qui avait une guitare et du coup, tu sais, j'avais j'avais essayé sa guitare en mode, bon bah, tu sais, c'est peut-être le la guitare qui est pourrie, quoi.
Ouais.
Non, peu importe. Tu sais, même en apprenant et tout, j'arrive pas à jouer.
Mais quand tu dis que ça sonne mal, c'est parce que, heu, ah!
J'ai pas la coordination. Non, mais tu sais, j'ai pas la coordina ce qui est bizarre parce que heu, je faisais de la moto, donc normalement la moto, tu as bonne coordination, œil-main enfin, main, main et pied.
OK, ouais.
Sur l'ordinateur, c'est pareil, tu as une coordination mains. Une guitare, juste impossible.
Ouais. OK, OK.
Donc je sais pas.
Heu, est-ce que tu as pas pris des mauvais réflexes, heu, par rapport à la moto? Peut-être, je sais pas? Ça peut, heu, c'est vu que c'est heu, sur, heu, le p le point où tu es tu as maîtrisé en 1er, je suppose? Je sais pas, parce que c'est vrai que clavier souris, c'est plus compliqué à à à concrétiser avec une, heu, guitare, mais c'est vrai que la moto, vu que tu as les poignées, tu as une manière de faire, tu vois, tu as tu as une logique comme les batteurs, tu vois?
Je, heu, sais pas. Après après, moi, c'est après moi, c'est clavier souris que j'ai appris en 1er, hein.
Ouais.
Donc heu Je je pour le coup, je sais pas, mais j je sais que j'ai jamais réussi à jouer de la guitare. Enfin, tu sais, de toute façon, j'ai jamais réussi à jouer un instrument de musique, quoi. À part la flûte.
Beh, c'est parce que ouais, en fait tu as un problème de coordination. <laughs> Ah, mais si tu sais jouer de la flûte, c'est déjà exemplaire, en vrai, c'est c'est c'est compliqué à faire de la flûte.
Ouais enfin je dis de flûte, heu, la flûte c'était au collège, quoi.
Ouais, bah si tu sais déjà jouer des petits morceaux, c'est sympa hein. Tu vois, c'est bon à part souf souffler très fort et mettre dans les trucs aléatoires, heu <chuckles>
Tu sais, je je sais même plus. Non, mais je sais même plus ce qu'ils nous faisaient jouer au collège.
Peut-être au clair de la lune. Je crois que c'est le plus basique que tu ah OK.
Non, non, non. Non, c'était des trucs un peu plus heu enfin pas compliqué, tu vois? Mais c'était des trucs un peu plus intéressants qu'Au clair de la lune.
OK, OK. Bon ça va, tant mieux alors.
Mais bon ça me ça ça ça m'intéresse pas, en fait. Je sais vu que je sais pas jouer, tu vois? Ça m'intéresse pas.
Ouais, heu, je comprends après c'est tout vient, en fait, heu, c'est c'est la pratique, hein! Moi je sais que c'était énormément, heu heu, j'avais éno moi c'était pas la coordination. Parce que je savais bien gratter en fait l le l'un des v vrais problèmes avec la guitare, c'est surtout le mmh, le fait de correctement, heu, soit pincer les cordes- pour vraiment qu'elles sonnent de manière indépendante- ou alors de faire des des valses avec ton poignet parce que c'est super im important que ce sont ton poignet qui bouge et pas ta main. Comme ça en fait tu peux vraiment gratter de manière homogène ta toutes tes cordes et ça peut sortir un son qui est harmonieux. C'est pas que dring dring dring, tu vois? Que il y a beaucoup de gens qui ont qui ont le problème, et surtout avec le manche de casser ton coude. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement mmh et peu souple en fait à ce niveau-là, et du coup ils arrivent pas à bien se coordonner et en fait ils se flinguent. Enfin, parce qu'il arrive pas à voir les trucs, les z les les frettes. Tu vois les les les les parties en en métal qui délimitent ce qu'on appelle la case heu en ce moment, ch ouais, et du coup en fait ils galèrent à bien mettre leurs doigts, parce que leur coude en fait il est verrouillé et si tu as pas un truc qui est assez ample, en fait tu peux pas avoir le l'amplitude, heu, nécessaire pour bien mettre ta En plus, heu, s s ça dépend si tu es assez grand et que ta guitare elle est, heu, «Au bon format» entre guillemets de ton ta morphologie, parce que ça, ça compte aussi. Le ukulélé, tu vois? C'est pas même chose que de faire de la guitare. Pourtant ça a les cordes et heu, un manche. Mais ouais, c'est vraiment un prob et surtout appuyer fort sur les cordes et ça c'est le plus dur. Parce que ça, tu f vas saigner des doigts, mais littéralement. C'est il y a pas de métaphore, c'est que tu vas vraiment saigner des doigts, quoi.
Ouais, c'est ça, hein! Ouais. Ouais. Ah ok. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais? Oui, oui, je vois le je vois le truc, ouais. Je vois ce que c'est. Ah d'accord, OK. Ouais. Oui, bon Bah de toute façon, heu j'en joue pas. Donc comme ça au moins, heu, <chuckles> comme ça au moins c'est c'est fait. Mais toi tu continues à en jouer ou pas?
Ouais, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais, clairement, ouais. Heu, bah, là je l'ai pas. Mais en vrai si je l'avais, je pense que j'en jou j'en jouerais un petit peu, ouais.
D'accord, OK.
Parce que j'ai plus d'ampli en fait donc et je ma guitare sèche elle a pété donc heu
Ah, c'est les guitares électriques, du coup?
Ouais c'est une guitare électrique, ouais, ouais, ouais. Bah tu sais, ça fait du bruit, hein. Ah bah, hé heu, <chuckles> Rockeur de fou! <laughs>
Le mec, c'est un rockeur, quoi! Mais ouais. Mais du coup, la genre, la guitare électrique, si tu as pas d'ampli, tu peux c'est c'est genre, elle fait juste pas de son, quoi? Enfin elle fait, heu, un son, heu, ding ding ding métallique, quoi, c'est ça?
Ah c'est ridicule, hein. <chuckles> Ah ouais, c'est ridicule, hein! Ouais, ouais il faut un ampli. Après il y a des jeux hein, genre hem, heu, Rocksmith. Non: Rox si? Roc Rocksmith, je crois il s'appelle. C'est un jeu qui permet de simuler en fait, ça te met un une sorte de hem, d'amplificateur, heu, virtuel et tu as juste à brancher ta m ta ta guitare, tu vois? Avec un truc, heu, pré-fait en en USB. Puis tu peux rejouer un petit peu et c'est un peu comme si tu jouais à du Guitar Hero sauf que c'est ta vraie guitare, tu vois?
D'accord, OK. Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Oui, sauf que c'est une vraie guitare, c'est pas une guitare avec des touches, ouais.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement.
C'est, b moi j'ai jamais essayé pour le coup Guitar Hero donc, heu
Beh, ouais, en fait, ouais. Ah, beh, je suis à je suis un caca à Guitar Hero, vraiment c'est c'est le coordination, en fait, vu que c'est un clapet que tu dois battre, heu, en haut et en bas pour faire leur heu, la musique. C'est trop compliqué parce que c'est c'est faut aller vite en fait et il faut aller vite et il faut coordonner le battement avec le, hem, la pression de la caisse, tu vois? Et je vais pas assez vite pour ça.
Ah, oui, c'est vrai! Parce que c'est pas normalement comment tu joues, en fait.
Bah, en ouais, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est, heu, en fait vu que je suis ass assez je f tu dis je fais pas des solos de malade. Donc, en fait, je te fais, heu je connais une dizaine d'accords. Ouais, ouais je te je te connais une dizaine d'accords. Je te fais un refrain sympa mais je te fais, heu, je te fais un truc sur la plage, quoi. Je te f je te fais pas des énormes trucs de fou, heu, avec, heu, avec des harmoniques de ce que tu veux, des des des z du solfège ou quoi que ce soit, tu vois? Vraiment je te fais des trucs basiques de chez basiques, je te
Hem Oui, non mais tu as pas non plus besoin de faire des solos de malades, tu vois? Ouais. Ouais Moi déjà le solfège tu vois j j'ai je le connais pas donc, heu
Ah mais moi non plus. C'est la différence entre quelqu'un qui veut jouer de la guitare et quelqu'un qui veut être compositeur. <chuckles> Si tu connais pas le solfège, ça va être compliqué de composer, tu vois?
C'est Ah, ouais d'accord, OK. Parce que te enfin non de la l en fait la v la seule vraie musique
Bah, ouais, c'est
que j'arrivais à peu près à faire et en gros je me suis arrêté très vite, parce que bon c'était pas très intéressant non plus d'après moi
Ouais. Ouais.
c'était hem, de la musique sur ordinateur en fait. Avec heu
De la M A O?
Heu, MAO, je crois c'est ça? Musique Assistée Par Ordinateur, ouais, je crois c'est ça.
Ouais, MAO ouais. Je je confonds toujours soit MEO ou CMO. Ah, oui, c'est ça que ça veut dire.
Donc ouais, c'est ça, je crois que c'est MAO c'est Musique Assistée Par Ordinateur. Et du coup, tu sais, avec, heu, Cubase, heu, FL Studio, des trucs comme ça.
Ah, je connais pas.
Bah, c'est des logiciels où t tu tu alors tu achètes ou tu télécharges des instruments.
Oui, oui, oui.
Et après tu sais, tu as littéralement toutes les notes, tu cales l'instrument sur 1 ton sur 1 note. Donc heu, tu mets une guitare sur, heu, 3 temps bah, tu vas avoir le riff d'une guitare sur 3 temps et piano violon, tu fais ce que tu veux, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu as fait tu as, heu, tu as composé 2-3 trucs ou?
J'ai du faire quoi une Non c'était vraiment, heu, tu sais «pour passer le temps» entre guillemets j'ai dû faire quoi, heu, 10 musiques un truc comme ça.
ou c'est des projets que tu as? Oh, ça va! C'est plutôt, heu
Mais c'est mais, mais, mais vraiment tu sais, heu, pourri, quoi.
Bah, c'est pas grave, tu sais heu
C'est vraiment, heu, d je regardais un film en même temps, heu, j'essayais de faire des des non, mais voilà. Tu sais, j'essayais de faire des accords qui qui voulaient dire quelque chose ou c'était sympa à écouter, machin. Moi j'aimais bien ça, bon, allez, voilà.
Ah, oui za ah c'est compliqué. <chuckles> Oui. Bah, c'est cool, bah après le but, hem, 1er c'est que ça te plaise, tu vois? Après, oui, bah, si tu as pas à juger que c'était nécessaire, heu, de de continuer là-dessus, heu, bon aucun souci, quoi, pour le coup, heu
Ouais. Non. Après enfin, j'ai fait un peu de DJ. Tu sais, pour les soirées.
Dep OK.
Heu enfin même pas que pour les soirées, j'en ai fait aussi un peu pour moi pour, heu, justement m'entraîner et tout. Sinon c'était rigolo mais pareil, j'ai laissé tomber parce qu'enfin c'est pas un truc que tu fais tout seul chez toi, quoi.
Ouais. Ouais, c'est sûr.
C'est DJ tout seul chez toi, heu, bon voilà quoi. Heu, super. <laughs>
Ouais, c'est vrai que, bah, il manque le public quoi, donc forcément, heu
Bah, un peu ouais. Mais toi du coup tu tu jouais en public? Genre avec tes potes ou t c'était juste perso, tu jouais?
Mais bon après, ouais, heu Heu. <blows air> J'ai déjà joué en public, mais, ouais c'était plutôt perso, quoi.
D'accord, OK.
J'ai composé 2-3 trucs, heu, en vrai, je dois les je dois les avoir sur un disque je crois, heu, p c'était vraiment c'est des trucs mais oh, dis-toi que c'est vraiment en mode garage. C'est-à-dire que vraiment j'avais pris v un ancien micro que j'avais littéralement posé sur mon enceinte et je jouais dessus, tu vois? C'est la la la la la l'enregistrement à la punk, tu vois? Vraiment c'est <chuckles>
Ah, heu, tu t'en fous du moment où ça où ça rend quelque chose, heu tant mieux, quoi.
Oui, oui c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Parce que bon, comme je te dis, heu, moi, j'ai jamais rien, heu, en Mais enregistré, c'est-à-dire tu chantais aussi? Ou tu faisais j t'enregistrais juste la guitare? D'accord, OK.
Non, non, non, enregistré juste la voix, heu, ouais la la guitare, ouais, ouais, ouais.
OK, OK.
Heu, chanter, je chante pas, heu, non, c'est c'est compliqué, ouais. Il y a très peu de chansons où j'arrive à chanter juste, donc heu c'est c'est pas ça marche pas.
Oui, non, mais voi l en heu, t en vrai jouer d'un instrument, tu l enfin tu peux l'apprendre, ça passe, tu vois? Chanter bonne chance <chuckles> bonne chance. Si tu as pas déjà un truc de base, en fait, bonne chance.
Mmh. Ah, c'est long. En vrai, c'est long de fou.